Yani, şöyle: Bence mümkün değil. Emm, çünkü yorulduğunda insan gerçekten karşı tarafa odaklanmakta zorlanabiliyor diye düşünüyorum. Emm, yani, zihin doluyken özellikle. Hani, o yorgunluktan kasıt aslında biraz da şey, hani, fiziksel yorgunluk, evet, ama, e, zihinsel yorgunluk da önemli burada. Öyle düşünüyorum.
Hıı. Elbette. Tabii ki. Peki, sana önce şunu sorayım: Iıı, senin gözünde iyi dinlemek derken tam olarak, ııı, ne anlıyorsun bundan? Yani, iyi dinlemek senin için nedir? Yani, örnek veriyorum, bir empati mi, çözüm üretmek mi? Yoksa sadece orada olmak mı?
Tabii. Evet. Hı hı. Yani, aslında iyi dinleyebilmek derken, eee, önce "orada olmak" geliyor benim aklıma. Yani, orada tam olarak var olmak, ben, ben olarak ve o kişiye gerçekten dikkatimi verebilmek. Eee, bu benim için iyi dinleyebilmenin ilk adımı. Çünkü karşı taraf bi bir şeyden bahsediyor belki, bir, emm, derdinden bahsediyor. Yani, onu anlayabilmem için, onu iyi dinleyebilmem için ona dikkatimi vermem gerek. Emm Evet. Öncelikle bunu söyleyebilirim.
Hıı. Anladım. Belki de, evet. Peki, 2'nci olarak ne geliyor? Hani, t tamam
2'nci olarak Hı hı. Emm, 2'nci o eh evet.
Yani, tamam. Önce, hani, şey dedin, eee, eee, "Sadece orada olmak." dedin. Hani, dinlemek gerçekten iyi can kulağıyla. Sadece bu yetiyor mu bir iyi dinlemek için sence? Yoksa, hani, bir 2'nci olarak ya da 3'üncü olarak, ııı, başka bir madde var mı senin için, hani, iyi dinlemekle ilgili? Onu merak ettim açıkçası.
Evet. Hı hı.